So was wie wer Abos sind bei mir so wie Prime, Netflix und so. Das mache ich auch, aber das teile ich noch mit meiner Freundin, so ist das nicht, weil w wir wohnen ja beide und benutzen es ja beide, und da kommen halt auch schon Spotify kommen halt schon Kosten zusammen. Also, ich schätze mal so, für Abos nur für Internet habe ich im Monat so s 50 €.
Genau. Mhm. Ja.
Dann ist aber noch so, dass ich, äh ins Fitnessstudio gehe. Und da ich ja erst vor 2 Monaten hier hergezogen bin, habe ich ja in meiner alten Heimat auch noch ein Fitnessstudio am Laufen. Das heißt, ich zahle insgesamt genau, 2 Jahre. Und ich war erst beim halben Jahr ungefähr.
Oh, okay, wegen der Vertragslaufzeit dann quasi.
Und dann ist das so bei mir, dass ich, äh, circa 60 € für Gym zahle insgesamt.
Mhm, mhm. Ja, das ist dann schon 'ne ordentliche Summe.
dreißig Euro bei jedem und das ist schon hart. Das sind schon dreißig Euro die einem manchmal auch fehlen.
Das ist eine ordentliche Summe, ja.

Also, tatsächlich, ja, schon 'n gewisses Alter. Aber wenn ich so überlege, dass die Waschmaschine von meinen Eltern schon 20 Jahre alt ist und und immer noch läuft, dann <chuckles>
Mhm. Ja, genau. Denkt man sich wirklich. „Was ist mit der heutigen Technik los?“
Ja, die die Frage stelle ich mir öfters.
Was ich halt auch gerne mache ich bin halt das ich bin jetzt auch seit ei f 1 Woche mit Babel.
Mhm.
Und da sind halt auch schöne Sachen also, so, äh, da kann man halt sich gut was dazuverdienen, ne?
Genau, genau, das ist auch
Und das ist halt das, was ich gerne nutze, auch, äh ich fahre mit meiner Klasse also, bin in der Sch Hochschule fahre ich mit der Klasse demnächst auch ins zla äh, in wie heißt das? Klassenfahrt i im Dezember, weil wir ja dann auch wieder arbeiten müssen zwischendurch.
Klassenfahrt, genau. Mhm.
Und dann ist das schon so, dass ich davon auch gerne die Reise bezahlen möchte.
Ja, das ist ja ist ja praktisch, quasi dann nicht an das Ersparte gehen zu müssen oder sich zusätzlich mhm.
Genau. Und auch jetzt würde ich mir in in nächste Woche würde ich mir gerne 'nen Bildschirm holen und ich habe davon schon den 1. Teil angespart und dann hole ich mir gerne 'n Bildschirm davon.
Okay, okay, ja.
Weil ich bin halt auch 'n Zocker und ich zocke auch gerne und ich arbeite auch von am PC aus 'n bisschen.
Mhm.
Und deswegen ist das schon so, dass ich da sage, da ich investiere gerne in Technik bei mir.